なるほどね。いや、すごくいや、すごく勉強になりましたね。あの、ちょっと、こう、あんまり知らない方面からの、この歴史のお話を伺って、いや、なんか、うーん。感動するものも、もちろんありますし、まだ、あの、先ほど私言いいましたけど、なんか、色んな方面の、こう、1つの出来事でも色んな方面から見てみると、全くちょっと違う歴史になるっていうので、うーん。ある意味すごい感動を、1つの出来事っても、色んな感動があるなって、ちょっと思いましたね、今お聞きしてて。へえ、そうですか。うーん。
はい。 ええええ。 はい。はい。 あ、はい。 はい。 はい。 もうね、ほんと、歴史はね、あの、人間のドラマの集大成ですから。
うんうんうん。いや、歴史、すごいお詳しくていらっしゃるんですね。なんか、もっと、お話をお伺いしたいですね、なんか、色んな、あれですか？なんかうんうん、歴史うんうん。
はい。こ もう ああ、いやいやいや、僕も、色々学び中ですから、はい。
ああ、そうですか、なんか、歴史がお好きとかそういうことがあられるんですか？ええ。
はい。はい。もう歴史が好きで、あの、まだまだ、あまちゃんですけど、あの、しどんどん知りたいと思ってます。
そうですか。うーん。いや、また、あの、是非なんか色々な歴史のお話お伺いしたいですね。ちょっと、こう、表にある歴史じゃなくて、裏の歴史も、是非是非お聞きしたいです。はい。またよろしくお願いします。
あ。 是非是非。はい。ありがとうございました。